Or siya?
Ah, depende. Depende. Merong sa most of the time siya. Siya 'yong kasi galit na ano, ah, me do'n kasi 'yong ano, again parang babae siya kung mag-ano, ah, umasta. <scoffs> Oh, madakdak siya, nagpaparinig, marami siyang parinig, oo, gano'n. So
Hindi. Oo, madakdak. Ah. Ay puro parinig, hindi good communication na parang, "Ah, honey halika dito, upo tayo, mag-usap tayo. Ito yung problem." Hindi gano'n?
Depende, may minsan okey ganun yung ano niya, pero pagka bad mood siya, pagka for example pagkadating niya, yun hindi niya nakukuha yung ine-expect niya. So ayun na, depen ano niya nagpaparinig na, ganito ganyan, naku, 'di ba ganito, ganito, ganyan. Marami na siyang gano'n. So, ayun.
Mm, oo. Oh, okey, naunawaan na kita ngayon. Oo, siguro ano, ang maipapayo ko lang sayo is i-try nyong maghanap ng best time.